Есть ли природный пейзаж, который ты мечтаешь увидеть лично?
О да, есть такой красивый пейзаж, э, тосканских полей в Италии. Это, конечно, когда, <tsk> когда я рассматриваю открытки, э, с вот этими лугами, э, песочного цвета и зелёными деревцами, если это осень. Меня прям вот, э, захватывает. А, ещё есть точно такие же открыточки, тока там маковые поля, вот зелёная травка. В общем, это безумно краси
Да. А. Мгм. Мгм. Тоже из таск тоже из Тоскании?
Да, да. И вот у них какая-то вот такая вот фирменная фирменный знак. Вот эти деревья, туи, наверное, называются, я думаю, вот эти высокие, как свечки. Выглядит.
Мгм. Да-да-да, я представляю, что, не знаю, как они называются точно, но, да, м, это известные деревья такие, да.
Да, это у у э, безумно красиво. Причём мы уже были в Тоскане давным-давно, там, лет 15 назад. Но как-то вот не удаётся м, туда повторный во второй раз съездить, поэтому я вот мечтаю <chuckles> увидеть этот пейзаж снова.
А, то есть, получается, ты там уже была. То есть, не что-то, да, вот такое, ам, прямо у тебя мечта такая, ты даже не знаешь, как там ты знаешь, что там классно. То есть ты побыла побывала там, тебе очень понравилось. А ты бывала там, м, когда была осень или лето? Вот какой именно пейзаж тебе довелось увидеть?
Очень кан тебя манит. Мгм. Дэ да, да, да. Ну, вот как раз Мы были там в э, весной, это был май месяц. То есть, э, в принципе, уже там всё отцвело и было всё зелёное. Ну, я имею в виду, деревья отцвели. И как раз вот начались, вот эт вот началась пора, когда, э, лужайки стали покрываться вот разноцветными цветочками. Там маки тоже цвели. Э. И это, конечно, было потрясающе. Но помимо дет пейзажа, там же ещё этот итальянский колорит, э, м, который м Ну вот, да. Вот люди, э, они очень особенные, они такие самобытные, э, там нету мегаполисов, там больше вот Тоскана, она усеяна вот этими деревеньками или маленькими городками. Они вот какие-то я особенные. Э, м. Это вот прям вот как в ска ка как в сказке. Там нету современных домов, там практически стекла, вот соотношение там кирпич, стекло, да, вот как в большом городе одно стекло и железо, и бетон, там вот этого вообще нет. Там этот старый материал называется туф. Э, он. Это вперемешку глина с чем-то, м, я не знаю, может, с каким-то раствором, и вот такого цвета вот, э, немножко оранжевые, немножко коричневые такие домики старые, с, э, окошками продолговатыми в зелёной рамке. Эти медные винтажные, вот эти ручки на окнах. То есть там, м, э, ке керпи э кирпичного цвета, э, м, крыши. М, очень красиво. И м мне бы очень хотелось туда попасть. Эм, первый раз, когда мы туда поехали
В каком смысле? <laughs> Ага, м. Мгм. Интересно. Так.
Э, мы приехали поздно ночью, и нам нужно было ехать от Милана вот как раз, э, где-то пару часов на машине, э, в Тоскану, и наша деревня называлась Мгм.
Мгм. А ты можешь, э, сказать, вот, э, в какую сторону? Эта Тоскана, это вот най па и на севере Италии, получается? Да, там, где ближе к горам или наоборот, она ближе на к югу?
Наоборот, да, м. На север- это туда, да, в повы повыше. Я не знаю, как там регион называется. Это, наоборот, как раз-таки на юг ехать по, э, м, западной стороне Италии. То есть она выходит, э, к морю, Тоскана, но она находится с западной стороны вот этого сапога. Если смотреть на него сверху, то, получается, слева, а Милан- чуть выше. И мы вот ехали туда вниз.
Мгм.
Это, конечно, было очень увлекательно, потому что <exhales> тогда, когда мы ездили, не было ни карт, э, ни Google Map, э, ни телефонов, ни смартфонов. То есть мы заранее, ещё находясь, э, в России, распечатывали вот эти листочки с картами, <laughs> куда куда нам ехать, да, скачивали их с интернета.
Да. Да? Ну, то есть это было вообще давно, так, а сколько лет назад это пра было?
Ну, лет 15, э, может может уже 20. Давненько. Я уж стока давно, что я уже забыла, когда это было.
Мгм. Так. Так, то есть, ну, прям, прямо, да, давно. Э, и ты всё помнишь до сих пор, да? Ты помнишь эти ощущения, помнишь, вот, э, что ты чувствовал, как вы туда ехали?
По-моему, где-то да м Да, я п м м Я э, да, это было очень здорово. Пото ещё мы ехали ночью, э, по незнакомой дороге, и мы никак не могли найти этот съезд. То есть и м и мы звонили хозяевам, и он нам что-то кричал на итальянском в трубку. И, ну, у нас телефоны были, вот эти старенькие такие "Нокии", которые с зелёным экранчиком. И что-то он там кричал: "Пеша-Романа, Пеша-Романа". <laughs> П и всё. Нет, он на итальянском говорил, он на английском вообще 0. Мы пытались хоть как-то что-то. Э, в итоге там мы кружили, кружили, на заправке останавливались, спрашивали, где это Пеша Романа. И, в общем, в итоге мы доехали. Самое кайфовое было то, что, когда мы запарковали машину вот в том месте, куда мы стремились, в наш, э, пункт назначения, я помню этот момент. Мы открыли двери
Мгм. А вы понимали его вообще хоть чуть-чуть?
вышли на улицу, и нам прямо врезался в такой запах, э, резкий, терпкий запах розмарина. Я никогда это это было просто, ну, это потрясающе. Тёмная, чёрная ночь, ни одного фонаря вокруг. Над головой звёздное небо, вот усыпанное этими блестяшками, как жемчужинами, их было очень хорошо видно, потому что рядом нету городов больших.
Его. Ого! Мгм. Потому что городов нету, да, то есть там вообще полная темнота, и вот только запах и осяза только только вот это вот обаяние, и вообще, то есть А вам это было страшно, непривычно или, наоборот, было просто супер приятно и красиво?
Темнота. М. Н ну, нам было не то чтобы страшно, мы уже так замучились, мы уже хотели быстрее приехать. Я не знаю, как вот мы вот доползли вот, н на ощупь, на этой машине, потому что, ну, действительно, не было никаких опознавательных знаков. И я помню, мы долго ехали по такой, э, каменной дорожке, вот, усыпанной гравием. И дэ даже у вот этой вот виллы какого-то освещения парадного не было. Были такие маленькие фонарики, которые висели над входом, э, над дверью
Мгм.
А, на веранде, и всё. Э, больше ничего. Мы ничего не видели, кроме звёздного неба. А, не чувствовали ничего, кроме вот этого потрясающего запаха розмарина. Я прям влюбилась. Вот даже не знаю, что мне больше нравится: пейзажи или вот этот вот запах, который я сейчас вспоминаю. Это было не так важно И, я, да, п и п осле этой поездки я попросила свою маму, которая живёт в частном доме. Я говорю: "Мам, посади розмарин, сделай пару кустиков". А что-то там у неё не растёт. Я очень, да, огорчалась по этому поводу, что у неё не пошло.
Мгм. Мгм. Ты до сих пор помнишь, да, этот прямо запах? Мгм. Наверно, другой, э, всё-таки ландшафт, всё-таки <chuckles> другой климат.
М, ну да, да, это уже ничего тут. Да. Д уже только з в Тоскану за розмарином ехать. Видимо, она меня зовёт.
М. Слушай, это очень классно. Вот я знаю, вот, насколько важны, насколько вот цепляют эти воспоминания, которые связаны с запахами приятными, особенно такими вот, а, свежестью вот. Запахи, а, природы, запахи определённых цветов или определённых деревьев. Это классно тоже. То есть не только то, что не только пейзаж, который ты видишь, но и такие вот приятные ассоциации. А когда вы доехали уже, ну, вот когда вы приехали и на следующий день, когда вы могли уже увидеть, а
М. О да. Мгм.
ну, окружение, да, при свете не звёзд, а солнца наконец-то? Вот как в ощущения у тебя поменялись?
Мгм. М-да. Это было тоже что-то такое невероятное. Мы проснулись, мы вышли на улицу, эм, за дверь. Там-то как бы даже улицы-то не было. И мы увидели, что наша вилла стоит одна в поле, и нас окружают просто вот бескрайние, а, поля вот этой вот, э, м, сэ А, срезанного сена, а, и только что только прорывающая бэ пра м, <tsk> прорастающая трава. Вот нам не попался вот лужок с цветами. Это мы когда в другом месте, а, проезжали, видели, а вот у нас было вот такое вот песочного цвета вот, э, окружение и вот эти вот, ам, деревца, как свечки. То есть, э, за горизонтом вот ничего не было ни м, м, вот такая вот бесрассвет беспросветная красота. И бассейн. То есть <laughs> мы очень обрадовались, когда увидели, что у нас к нашей вилле, в которой мы жили вот вчетвером, больше никого не было: ни хозяев, ни каких-то других гостей. Мы вот наслаждались да, вот, бассейном с видом вот с таким красивым. Я ещё помню, что вот май месяц, и достаточно прохладно-то было. Никто не купался. Только мы, <laughs> потому что всё уже, в отпуск.
М. Ну, потому что, ну, надо же, уплочено же, <laughs> есть же бассейн и красиво наверняка. То есть, хочется, конечно, использовать всё вот по полной программе, всё, что в всё, что вот снято. Хочется, наверное, всё использовать, да, и насладиться этими, таким опытом.
Да, всё, что включено. Да, я помню, да, это, э, было очень, а, м, классно. Бодри бодрило, конечно, но нас это не испугало. <laughs> Мы всё равно туда прыгнули.
Мгм, мгм.
А вот. Розмарин уже почему-то не так ощущался. Видимо, он просыпается именно под вечер, когда земля, э, нагретая потихоньку остывает. Но меня вот именно поразил этот пейзаж, который я до сих пор помню. Он у меня перед глазами. И я очень мечтаю вот увидеть как раз, м, вот то, что я увидела, когда мы вышли с нашей виллы.
Мгм. Да, ну вот это было, ты говоришь, уже 15 лет назад, и тебе так понравилось, а. Вот ты мечтаешь видеть это снова. А когда ты планируешь-то туда поехать опять?
Мгм. Я планирую, когда, это вот нач начнётся не такая романтичная, наверное, история, такая более <laughs> скучная. Надо нам как-то расставить приоритеты. И всё-таки наши приоритеты, э, по, м, распределению финансовых средств на сегодняшний день не позволяют себе такую поездку <laughs> может быть
То ли жизненно. <chuckles> М. Мечты требуют средств, как всегда, да?
Да, может, чуть-чуть попозже, когда детки постарше станут, и, м, мы сможем себе позволить, да, такую вот поездку дорогостоящую на сегодняшний день. Поэтому, н-да, но мы будем всячески стремиться к этому. Или, может, хотя бы просто, хотя бы мои дети туда съездят. Это тоже будет замечательно. Я бы хотела, чтобы они, м, посмотрели. Почувствовали, мгм, понюхали, а вот, ну
Тоже да, насладились такой красотой особой. Классно, ну то есть, у тебя прямо не только мечта, но ещё и ностальгия. То есть, ты знаешь, э, ш ты это видела, ты не просто см смотришь это на картинках или кто-то тебе рассказывает и у тебя мечта. А ты вот, ты сама увидела, это, на самом деле, классно, хотя у тебя не получается, и у вас с мужем не получается поехать туда сейчас или в ближайшее время, но такие воспоминания они на самом деле очень дорого стоят дорогого стоят и, э, классно. Это вот такие воспоминания, которые обычно остаются с нами надолго. И это супер.
Ой, безумно. Да. Э, это всё так было давно, что, мне кажется, уже и неправда. Поэтому, я думаю, справедливо сказать, что я первый раз это увижу, <laughs> что это всё мне приснилось. Да, я бы хотела ещё раз эту ночь, а, со звёздами увидеть, но больше всего мне вот хочется именно понюхать этот вот розмарин. Я влюбилась, конечно, в эту, в это растение. А, после поездки я, м, пошла в супермаркет, купила себе веточку, испекла хлеб, э, нашла рецепт, э, Джимми Оливера. Он как раз такой классный хлеб пёк с розмарином и чесноком. Это было, конечно, потрясающе. И мне прям вот как флэшбек такой. Когда его нагреваешь в духовке, он как раз пахнет от того, что вот он нагревается, наверное я я н Эти эфирные масла в нём. Это да, я
<laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М, мгм. Ну да-да-да, когда разогреваешь его, он это становится как бы таким пахучим. Слушай, а вот знаешь, что я хочу спросить у тебя, а. Есть ли какое-то место, которое ты хочешь посетить, вот природное, и которо где ты никогда не была вообще? Ну, сама не была. Возможно, слышала или видела в вот где-то на картинках, или в видео в чьих-то там каких-нибудь блогеров.
Мгм. Я бы, наверное, хотела в Исландию поезди поехать, а, посмотреть на северное сияние. Да, там очень красиво. Это такое природное тоже явление. Оно непостоянное, и мне кажется
Вот, интере Северное сияние. Да, а почему именно в э, подожди, в ис Исландия, да? Почему в именно в Исландию, чтобы посмотреть северное сияние? Оно же есть ещё в других местах? Или тебя что-то ещё привлекает в Исландии?
М. Ну, там как-то мне интересно, там такая, э, такие ландшафты интересные, такие домишки красненькие, как у гномиков. <laughs> А, очень много коренных жителей, там свой быт у них, и мне было бы интересно. Я там не была никогда. Поэтому это как какой-то такой вот интересный остров, а, в окружённый океаном, ещё и и такой бонус, как, э, северное сияние. Я его никогда не видела. Я думаю, это было бы и потрясающе, потому что
Мгм. М. Мгм. Наверняка. Да, это придется ехать тогда зимой, когда будет ну буд будет это северное сияние, длинные тоже. Ночь наверное тоже будет звездной, красивой, о очень так с спокойно.
М, да. Мгм. Мгм. Да, было бы интересно. Интересно было бы понюхать исландский снег <laughs> как он
А ты зи <chuckles> Слушай, а ты видела это, м, п вот ты хочешь поехать посмотреть на эти интересные пейзажи, а ты ви эти пейзажи видела на фотографиях или кто-то знакомый твой ездил или в видео?
Я помню какой-то фильм я смотрела, щас уже название я не вспомню, там про путешествие одного мужичка. Он ездил, фотографировал всё вокруг, и мне вот что-то запомнилось и зацепило меня- именно вот северное сияние. Ворожит оно меня своим временным проявлением, что это не памятник, который вечно стоит. <laughs>
Мгм, мгм. Понимаю, понимаю, да. Это такое обычное приро необычное природное явление. Спасибо пож спасибо большое, что поделилась своей историей, это классно.
Конечно.
Спасибо, пока-пока.
Всего доброго. Пока.